Ừm, tụi mình thì chưa, chỉ là nhắn tin, gọi điện online, xong rồi sau đó mâu thuẫn, cãi nhau rồi giải tán nhóm, nói chung là, cứ như vậy thôi à.
Đây. Ôi, thế cũng rất căng nha bạn đi vứt vận hành rồi mà, đúng hông? Như vậy thì nếu mà giả sử không giải quyết được ấy, thì chắc hẳn là cái tình trạng này mà kéo dài là nó cũng khiến cho bạn rất là ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, cũng như là sức khỏe tinh thần luôn ấy. Thế thì hiện tại, bạn có thực sự là bạn mong muốn là sẽ được nghỉ phép để phục hồi cái năng lượng của bạn không? Hay là bạn chỉ đang tìm hướng, cái cách giải quyết để làm sao để làm được cả hai bên cho nó thuận lợi thôi ấy?
Thiệt ra thì mình đang muốn nghỉ phép để mà phục hồi trong năm nay. Tại vì năm nay mình thấy là mình đã, giống như là, đã cố gắng chiến đấu hết mức rồi á, cho nên á là mình rất là muốn là có thể, ơ, tạm ngưng. Bây giờ nếu mà được thì chắc là mình sẽ ngưng làm việc kinh doanh luôn. Có thể là mình sẽ sang nhượng lại cái phần cổ phần hoặc là rút khỏi đó, hoặc là còn công việc online thì mình cũng sẽ tạm ngưng một thời gian, để mà khi nào mình bình tĩnh lại thì bắt đầu, ờ, mình sẽ quay lại thành phố để tiếp tục. Hiện tại thì mình đang có ý tịnh á, là cuối tuần này là mình có thể là mình sẽ về quê.
Ôi, thế á? Ừm. Ôi, vậy ấy hả? Ờ. Ôi, chắc hẳn là cái quyết định này để mà bạn đưa ra thì rất là khó khăn mà, đúng hông? Bởi vì là cả hai công việc đều rất là quan trọng đối với bạn luôn mà. Thế thì hiện tại nhá, từ từ trước khi mà bạn nghĩ đến cái quyết định này đi, thì cho mình hỏi thêm một chút xíu là nếu mà giả sử bạn tạm dừng cái công việc ở bên kinh doanh một chút ấy, thì có ai có thể hỗ trợ cho bạn khi mà bạn vắng mặt không ấy? Tạm thời là tất cả mọi người đóng góp cổ phần ở trong đấy này, ừm, rồi mọi người là nhân viên chẳng hạn ấy, có ai có thể là giúp cho bạn quản lý được không hay không ấy?
Đúng rồi. Có, tại vì cũng có 1 người á, là một người anh của mình á là có thể quản lý. Tại vì anh này cũng đã kinh doanh rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn á, cho nên là ảnh có thể là quản lý, làm mọi thứ được.
Ờ, thế hả? Ừm, nếu mà như thế thì cũng rất là may mắn ấy. Thì khi mà nghe câu chuyện của bạn xong ấy, mình cũng cảm thấy là nói chung là, tâm trạng của bạn bây giờ rất là buồn mà, đúng không? Với lại cũng rất là căng thẳng, mệt mỏi rồi ấy. Thì mình nghĩ là ban đầu ấy, bạn có thể là cứ ngồi lại trước đã, rồi sau đó là thư giãn trong vòng một buổi tối trước đã. Đầu tiên là phải n lấy nại lại cái năng lượng trước mà, đúng không? Còn xong đó ấy, thì mình nghĩ là cái vấn đề ở đâu thì vẫn cần là phải giải quyết ở đấy luôn ấy. Coi như là bây giờ bạn có thể là thu xếp, ngồi lại với lại cái đồng đội của bạn ở trong cái, ơ, cái bên kinh doanh đi. Xong đó là nói với nhau một chút về cái quán vận hành như thế nào? Rồi xong đó là, nếu mà đúng không? Thì bạn, ừm, hãy sang nhượng cổ phần này. Là s phải, à, quản lý cơ mà, cái, a, đóng cửa đâu, ấy nó vẫn cứ ra đâu có phải là một bạn có cổ là phải đóng cửa đâu, đúng không? Như vậy thì mình nghĩ có thể là nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều người luôn ấy. Mình nghĩ đầu tiên là bạn có thể ngồi trước đã, để mình một cách thẳng thắn bạn nghĩ là nó
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu. Thiệt ra thì mình cũng thấy hợp lý á, là dù gì cũng nên ngồi lại chia sẻ với nhau, chứ bây giờ mà đóng cửa thì cũng rất là vất vả, tại vì công sức của rất là nhiều người á bạn.